Hı hı. Peki, eee, şeyle ilgili saklama yöntemlerin nasıl? Yani, evde yemek pişirdiğini söyledin mesela dondurmayı s yani, dondur dondurulmuş yemeği, yani, kendin dondurucuya koymayı sever misin? Hazır olsun, işte, tazeliğini korusun vs. ya, işte, ne bileyim, soğanları kesip, eee, kendin koyar mısın ya da kesilmiş soğan alır mısın? Hani, dondurucuyla ilgili şeyin nasıldır, alışkanlıkların?
Hı hı. Hı hı. Hı. Evet. He he. Hı hı. Eee, var biraz kazandım onu. O da yine eşim sayesinde oldu, biraz. Eee, mesela en son şey yaptık. Eee, bu paprika biberleri, eee, yazın bolca aldık. Çünkü kışın gerçekten kötü oluyor ve, eee, ekstrem bir fiyatı oluyor. Yani, 3 katı falan normalinin, hani, gereksiz pahalı. Iıı, hani, güzelce gerçekten bu havasız poşetlere, eee, kesip hazırladık. Buzdolabına da koyduk. Yemeklere ihtiyacımız olduğunda taze olarak çıkarıp kullanabiliyoruz. Genelde, eee, sebze tarzı şeyleri dondurmayı severiz.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Eee, ben görüyorum ki siz çok iyi bir ekipsiniz eşinle, yani, ııı, artık kabullendin. Evet, evet, evde bir kral var, eee, ye arta kalanları yiyen bir hanım var, e, gayet güzel bence. Harika çok güzel, çok keyifli bir sohbetti deneyimlerini benimle paylaştın. Sana sağlıklı güzel günler diliyorum o zaman.
<chuckles> Öyle. <chuckles> Mutlu evliliğin sırrı. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Güzel. Hı hı. Bence de harikaydı. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Benim için de bir zevkti. Görüşürüz.
Görüşürüz. Hoşça kal.